जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे उबाऊपन उबाऊपन की अगर मैं बात करूँ तो एक जो उबाऊपन होता है ना, वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। मैं हर चीज़ में लेके ना बहुत जल्दी जैसे होता है ना, कि आप किसी चीज़ से बहुत जल्दी ऊब जाते हो वो चीज़ में मुझ में बहुत ज़्यादा बुरी हैं। और इस वज़ह से मैं अपनी बहुत दिनचर्या को और अपनी अ, जो फ़ैमिली के साथ है और काफ़ी चीज़ों में मैं अपनी चीज़ें बहुत ख़राब कर लेती हूँ। ये उबाऊपन की वज़ह से ऐसा होता है ना, कि अगर आपके एक बुरी आदत आपकी हर चीज़ को बेकार करती है, तो ये उबाऊपन जो है वो मेरे लिए सबसे बुरी चीज़ हो जाती है। उबाऊपन की वज़ह से मतलब ऐसा होता है ना इस उबाऊपन की वज़ह से मैं मेरा दिन कभी सही से जाता ही नहीं है। मैं कभी एक्टिव जैसे एक होता है ना, कि इंसान का जो मन होता है, ध्यान होता है एक सही चीज़ों में सही तरीक़े से लगता है, उस उबाऊपन की वज़ह से मैं कोई भी टाइम काम को, टाइम से, ढंग से, सही समय पर कर नहीं पाती हूँ और उस वज़ह से बाद में जो दिक्कतें होती हैं वो मुझे उठानी पड़ती हैं। कभी भी मेरा काम कोई समय से ना हो पाता है इस उबाऊपन के चक्कर में क्योंकि क्या होता है कि मैं हर चीज़ में ऊबने लग जाती हूँ, बहुत जल्दी से एकदम बोर होने लग जाती हूँ। तो चीज़ें मैं ना उस एक बार ही में कोई चीज़ जैसे होता है ना वन टाइम वॉच वाला, मैं चीज़ों को एक ही बार कर सकती हूँ। एक ही बार अपना इंटरेस्ट दिखा सकती हूँ, दोबारा पता नहीं क्या होता है कि मेरा जो इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। जी।
हुँ। जी, जी। जी। जी, बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मतलब दोबारा अगर आप उसे करना चाहते हैं तो उसमें जो आपकी रुचि है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं ज़रा पहले आपसे मतलब कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा? जैसे मुझे आप बताइए मतलब आप ध्यान के दौरान मतलब कब सबसे ज़्यादा मतलब विचलित महसूस करते हैं आप?
जी। उम, जी मैं आपको सबसे ज़्यादा बताऊँगी जैसे काम को लेके है। काम अ, ऐसे पहले तो जब पढ़ाई की बात पहले मैं आपकी पढ़ाई की बात करुँगी फ़िर मैं काम की बात में आती हूँ। पहले तो ये होता है पढ़ाई का ही। पढ़ाई जैसे होता है ना हम कभी पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं नया टॉपिक होता है 1-2 बार हम पढ़ लेते हैं। लेकिन वही जब थोड़ा द बार-बार उसको पढ़ने लगो तो उसमें उबाऊ पन आने लगता है। इस वजह से जैसे जब पढ़ाई का रहता है कि भाई अभी इसे पढ़ने का टाइम है नया-नया शुरू-शुरू में सब रहता है सिलेबस रहता है उसको पढ़ाई करो। तो पढ़ाई तो सही से होती है लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तब तो लगता है कि अरे ये तो सब आता है बन जाएगा। फ़िर अ, बार-बार पढ़ो तो उसमें हम बोर होने लगते हैं कि अरे ये क्या पढ़ रहे हैं ये तो आता है। लेकिन एग्ज़ाम में वही हमें उल्टा असर दिखा देता है। एग्ज़ाम जब आता है तो कुछ नहीं आता है। उस उ हमें हम उस टॉपिक से इतने बोर होने लग गए थे कि हमने वो ढंग से पढ़ा नहीं और वो जो नहीं पढ़ा उसका परिणाम हमें फ़िर एग्ज़ाम में मिलता है। यही सेम चीज़ को मैं अभी काम में जैसे कि मैं अभी वर वर्किंग हूँ, काम करती हूँ ऑफिस में। तो वहाँ पे भी मेरे साथ यही चीज़ होता है, एक काम को मैं एक बार कर सकती हूँ और बहुत अच्छे से जब मैं पहली बार काम को करूँगी तो बहुत डेडिकेशन के साथ वो काम करती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं दूसरी या तीसरी बार उस काम को करने पे आती हूँ ना तो मेरे अंदर एक बोरियत आ जाती है। मैं उस काम को करना ही नहीं चाहती हूँ और इस ना करने की वजह से भी अगर मैं कोई काम ज़बरदस्ती अपने से करवा रही होती हूँ ना। तो या तो वो काम बिगड़ जाता है या तो कुछ ना कुछ उसमें दिक्कतें आ ही जाती हैं।
जी, जी, बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं मतलब अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ दिक्कतें आ ही जाती हैं, जैसे मुझे एक बात और बताइए आप, मतलब जैसे कि अगर आप आप कितनी मतलब देर तक मतलब लगातार ध्यान या फिर गहरी पढ़ाई आप कर पाती हैं? ये कई बार होता है कि मतलब हम कोशिश तो करते हैं, कई बार हम सफल भी होते हैं कि मतलब हम लगातार 4 से 5 घंटे पढ़ लेते हैं, लेक़िन कई बार नहीं हो पाता है। लेक़िन जैसे आप मतलब जैसे रोज़ाना की कितनी देर मतलब जो आपका सप्ताह का जो एक एवरेज़ रहता है वो कितना हो पाता है?
उजी। हुँ। जी। <smacks lips> जैसे सप्ताह की बात करें, देखिए अभी क्या है ना कि अभी तो मैं फिलहाल वर्किंग में हूँ, अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ-साथ ऑफ़िस का काम भी कर रही हूँ। तो पढ़ाई तो उतनी नहीं हो पाती है, लेक़िन हाँ, जब कभी लेके बैठती हूँ ना, शुरू-शुरू में 1 आधे घंटे मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तो बहुत सही से चलता है, लेक़िन उसके बाद जो होता है ना कि फिर नहीं हो पाता है। अब तो एक काम भी करने लग गए हैं, तो अब वो आदत सी छूट गई है, तो अब उस चीज़ को वापस से करने पे ये काम करने के बाद आप पढ़ाई करने बैठो, वो वो ना बोरियत आने लगती है, आलस आने लगती है, काम करने का मन ही नहीं होता है, अगर काम करने बैठ गए हो तो पढ़ने का मन नहीं होता है, पढ़ रहे हो तो फिर लगता है पढ़ लो, तो दोनों में से या तो कोई एक चीज़ हो पाती है या तो कभी-कभी दोनों ही नहीं हो पाती है। लेक़िन मैं वाकई आपको बताना चाहूँगी कि मैं ना जैसे अब मैं मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही हूँ, ग्रेजुएशन में भई पढ़ाई की तो ज़रूरत होती है, लेक़िन मैंने साथ-साथ काम चालू किया है, तो काम की वज़ह से मेरी पढ़ाई छूट रही है कहीं न कहीं। अगर मैं इस पढ़ाई को अपने दोबारा से कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, तो मैं पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, मैं बोर होने लग जा रही हूँ इस चीज़ से, उस चीज़ को अपना ही नहीं पा रही हूँ, उसी चीज़ में वापस से जा ही नहीं पा रही हूँ मतलब मैं काम ही नहीं कर पा रही हूँ, इस चीज़ को लिए मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस चीज़ से कि अब क्योंकि पढ़ाई आखिरी एक एक है ना, जब तक पढ़ाई आपकी पूरी नहीं होती है, तब तक आप एक प्रोफ़ेशनल जॉब में नहीं आ सकते हैं। अभी तो मेरी चलिए काम चलाऊ जॉब चल रही है, लेकिन उसके लिए पढ़ाई तो ज़रूरी है, अगर अच्छी जॉब चाहिए। लेकिन उस अच्छी जॉब को पढ़ने के लिए मेहनत चाहिए, ईमानदारी चढ़ाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए, वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अब पढ़ाई करने में ऊबियत आने लग गई है, जिस वज़ह से घरवाले भी अब थोड़े-से परेशान होने लग गए हैं कि क्या एक उम्मीद थी तुमसे कहते हैं और अब तुम ह तुम भी पढ़ाई से बोर होने लग गई हो, तुम्हें भी ऊबाई-सी आने लग गई है। कैसे होगा, कैसे चलेगा? ये सारी चीज़ें सोच के मुझे उनसे ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है। लेक़िन ये चीज़ें सुधार नहीं पा रही हूँ मैं अपनी।
जी, जी। जी, जी, बिल्कुल जैसे कि आप बता रहे हैं कि मतलब आपके परिवार को भी काफ़ी उम्मीदें हैं, लेक़िन आप मतलब अपने उबाऊपन को आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, देखिए मुझे ये बताइए कि मतलब क्या आपने मतलब पहले कभी जो आपका उबाऊपन है, मतलब उसका इस्तेमाल मकल फ़ोकस बढ़ाने के लिए आपने किया है पहले कभी उस चीज़ का इस्तेमाल?
उम, जी। हुँ। जी, किया तो कभी नहीं ऐसे है पर हाँ, कोशिश क रहती थी कि कभी-कभी सही चीज़ें कर पाएँ, लेक़िन वही होता है ना कि उबाऊपन के आगे सारी चीज़ें फ़िर वो व्यर्थ हो जाती हैं। कोशिश हम बहुत करते हैं, कोशिश करते हैं कभी-कभी वो चीज़ें पूरी भी होती हैं, लेक़िन कभी-कभी क्या होता है ना वो उबाऊपन के चक्कर में जो कभी-कभी की गई हुई चीज़ों को बाकी जो बचे हुए दिन की चीज़ें होती हैं, वो सारी हट जाती हैं। कोशिश करना अलग चीज़ होती है। लेक़िन अगर आप एक काम को बा मेरा मानना ये दिमाग में आ जाता है कि एक काम को अगर आप बार-बार कर रहे हो ना, तो फ़िर वो होता है लगता है कि अरे, ये तो हमको आता है, ये कर लेंगे, ये कौन-सा है, कौन करे दोबारा इसे? ये सारी चीज़ जो एकदम ख़यालात, मन में आने लगते हैं ना तो जो काम हमारे करने का एक डेडिकेशन जो बनता है ना, वो डेडिकेशन में मेरी तरफ़ से ख़त्म होता चला जाता है। फ़िर मैं वही चीज़ हो जाती कि अरे! हो गया, कौन करे आलस मतलब इन सब चीजों में इतनी घिर जाती हूँ ना कि मैं आगे का कभी कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ।
जी, देखिए पहले तो मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा की आप तो परेशान मत होइए ये कि देखिए, ये इसके मतलब कुछ उपाय हैं, जिन्हें आप मतलब अपनाएँगे तो ज़रूर पूरा होगा। बस मैं एक अंतिम प्रश्न आपसे और पूछना चाहूँगा मुझे ये बताइए मतलब आपका मतलब पढ़ने का या फिर काम करने का, जो वातावरण है वो मतलब कैसा होता है? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम मतलब ऐसी मेज़ पे बैठ के काम कर रहे हैं ना, जहाँ पे धूप आती है, ना सही से रोशनी आती है। तो मतलब और साथ ही में मतलब कमरा बहुत घुटन वाला है तो ऐसे में क्या होता है काम करने का मन भी नहीं लगता है।
जी। उ, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा जैसे कि क्या है मेरा घर थोड़ा छोटा-सा है, तो हमारा परिवार पूरा 2 कमरे में ही रहता है तो वो थोड़ा-सा ना वो चीज़ें भी आपकी बोली हुई बिल्कुल सही हैं कि जब वातावरण भी थोड़ा-सा उस चीज़ के लायक होना चाहिए, वो होता ना अगर आप पॉज़िटिविटी बना के रहोगे तो आपके क सारे काम अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप जैसे रहोगे आपकी जैसे मतलब घर का रहता है आप उ, 2 कमरे के घर में अब हम उसी में सोते हैं, वहीं पे खाना-पीना रहता है, वहीं पे सब आ के बैठते हैं, तो एक वो वातावरण प्रॉपर तरीके से कभी बन ही नहीं पाता है। शायद उस वजह से भी कभी-कभी मुझे लगता है कि शायद ये इस यही वजह है जिससे मैं फे फोकस नहीं कर पाती हूँ या फिर मैं ऊबने लग जाती हूँ क्योंकि एक होता है ना, हमको हम जब भी पढ़ाई करते हैं हमें क्या चाहिए होता है, एक टेबल होना चाहिए, एक चेयर होना चाहिए, पढ़ाई में एक लैं लैंप होना चाहिए, अच्छे से हम उसमें बैठ के पढ़ाई कर सके, एक शांत वातावरण होना चाहिए। लेकिन फिर वही होता है कि 2 कमरे का जब घर होता है, तो क आना-जाना किसी न किसी का लगा रहता है तो कहीं भ छोटा भाई है, छोटी बहन है कहीं कुछ लेके कोई बात हो गई, कहीं कुछ लेके कोई बात होती है। बदमाशी कर रहे हैं, वो एक एक स्थिर मन नहीं बन पाता है। वो जो ट काम होता है ना वो प्रॉपर तरीके से हम कर नहीं पाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा मेरा मन और ज़्यादा विचलित हो जाता है, थोड़ा और ज़्यादा मन भड़क जाता है। चीज़ें नहीं हो पाती है करने की। फिर वही लगता है अरे! कौन करे हो गया छोड़ो, आलस आ रही है, ये सारी चीज़ों की वजह से ही अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मैं नुकसान पहुँचाती जा रही हूँ।
जी, जी। जी, जी। जी, बिल्कुल देखिए एक तो आप परेशान मत होइए अगर आप मतलब मेरी कोई छोटी-छोटी सलाह अपनाएँगे, तो शायद मतलब आप अपने उबाऊपन के मतलब पलों से आप बाहर निकल पाएँगे। देखिए सबसे पहले क्या है आप क्या करिए मतलब छोटे और तय समय के आप ब्लॉक बनाएँ, देखिए लंबे समय तक एक साथ पढ़ने या फ़िर ध्यान करने का लक्ष्य रखने से मन ना जल्दी थक जाता है और उबाऊपन बढ़ता है इससे। इसकी जगह 10 से 15 मिनट के छोटे सत्र तय करें और उनकी भी लगभग 2 से 5 मिनट तक का हल्का ब्रेक लें, इससे दिमाग को मतलब यह आदत पड़ती है कि उसे बिना मनोरंजन के भी काम करना है। जैसे-जैसे सहन-शक्ति बढ़े इन सब में ब्लॉकों को मतलब 20 से 30 या फ़िर 45 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही में जैसे आपका मतलब उबाऊपन के मतलब पलों में साँस और जो शरीर पर भी आप ध्यान दें। जैसे मतलब जब मन बार-बार कहें कि मतलब अब बोर हो रहा है, तब उसे मतलब रोकने की कोशिश ना करे। बस अपनी साँसों की गति देखें, साँस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, चाहे तो शरीर के किसी हिस्से जैसे हाथ, पैरों या फ़िर पीठ पर ध्यान टिकाए, इससे ना मन वर्तमान क्षण में वापस लौटता है और जो उबाऊपन है, उसे धीरे-धीरे स्थिर ध्यान में मतलब बदलने लगता है।
जी। हुँ। उजी। जी। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। जी।
साथ ही में आप ना अपना डिस्ट्रैक्शन भी घटाएँ, जैसे फ़ोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया और लगातार आने वाली सूचनाएँ दिमाग को तुरंत आनंद पाने का ना बिल्कुल आदत बना देती है। पढ़ाई या फ़िर ध्यान से पहले फ़ोन को साइलेंट करके दूर रखें, गैर ज़रूरी टैब बंद करें और शांत जगह चुनें। जब मतलब बाहरी व्यवधान कम होते हैं, तब उबाऊपन ना जल्दी आता है और यही वह बिंदु है जहाँ गहरा फ़ोकस ना शुरू हो सकता है।
हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुँ। हाँ। जी, जी। सही कह रहे हैं आप।
देखिए उ, उम, हाँ। मानसिकता भी बदले, जैसे अक्सर हम क्या होता है, उबाऊपन को हम क्या करते हैं असफलता समझ लेते हैं। तुरंत कुछ नया करने लगते हैं, लेकिन सच यह है कि उबाऊपन यह संकेत देता है कि दिमाग अब तेज़ उत्तेजना के बिना काम करने की स्थिति में है। अगर आप इसे स्वीकार कर लेते हैं और उसे मतलब भागते नहीं है तो कुछ ही समय में वही उबाऊपन एक गहरी एकाग्रता और साथी और स्पष्टता में बदल सकता है। देखिए, उबाऊपन से लड़ने की बजाय उसे समझकर अपनाना ही ना ध्यान और गहरी पढ़ाई को मज़बूत बनाता है। और आप मतलब कोशिश करिए देखिए आज के समय में क्या होता है, कि बच्चे रील्स बहुत स्क्रॉल करते हैं। तो कोशिश करिए वो भी ना करें। जी।
हुँ। जी। जी, बिल्कुल। जी, आपने बिल्कुल सही कहा आपने। कि ये जो सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा उबाऊपन तो हमारे अंदर यही भरता है। हम इसकी वजह से ना इतने ज़्यादा भटक चुके हैं ना, ख़ासकर मैं इतनी ज़्यादा भटक गई थी, कि मतलब चीज़ें आधी से ज़्यादा चीज़ें अरे ये तो इसमें देखने समझ में आ रही है ये तो इतने में हो जाती है, कौन करे? लेकिन आपकी बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस कराया है। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपने जैसा बताया मैं उस चीज़ों को ज़रूर फॉलो करूँगी अपनी लाइफ़ में और कोशिश करूँगी बेहतर बनने की, ताकि जिस तरीके से आपने मुझे बताया है उस तरह धीरे-धीरे करके मैं अपने आप को सही बेहतर इंसान बना सकूँ, अपनी आदतों को बदल सकूँ। और धीरे-धीरे करके अपने परिवार वालों का भी एक जो पॉज़िटिव नेचर होता है जो पॉज़िटिविटी होती है उनको मेरे प्रति वो ला सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, आपको गाइड मेरे को गाइड करने के लिए थैंक यू।
हुँ, हुँ।